Ciao, ascolta, io ho un problema che va avanti ormai da un po' di tempo, che riguarda lo studio. Ehm, ti spiego, io sono fuori corso a medicina da un po' di anni e mi mancano pochi esami per finire. Solo che, cioè, mi mancano pochi esami, quindi dovrei essere contento, dire: "Ah! Ho fatto il grosso e dovrebbe essere più facile." E non riesco proprio, mhmm, a mettermi a studiare, cioè studio mezz'ora poi non riesco più a concentrarmi, mi rendo conto che non sono produttivo e mi sento super in colpa poi. Solo che no non riesco proprio a sbloccarmi. Cioè, uhm, dopo è una spirale, mi sento in colpa, ho l'ansia, allora non faccio niente e e v si amplifica tutto. E volevo chiederti qualche consiglio per, un po', superare questa situazione.
M beh, medicina è una facoltà bella tosta. Cominciamo col dire, no? Ehm, senti, ehm, quanto spesso ti capita di sentirti così? Ogni volta che ti metti a studiare per questi esami o solamente alcune vol
Eh, quasi sempre. Poi dipende un po' da quanto manca, diciamo, a all'appello, alla data dell'esame. Ehm, quando manca tanto tempo, ehm, diciamo che lo sento, è sempre lì questa sensazione un po' di di ansia, però, ehm, è attenuata no. Poi invece quando inizia a mancare 1 mese, 3 settimane, 2 settimane, poi si amplifica sempre di più e mi blocco, cioè sono come paralizzato, vado a studiare in biblioteca, mi metto lì davanti al libro e non riesco ad andare avanti. Magari faccio mezz'oretta, poi inizio a prendere il telefono, uhm, sai a perdere tempo e e non riesco proprio a a uscire da questo loop.
Certo. E tu hai dei momenti in cui, ehm, preferisci studiare o quando ti capita? Non lo so, se per esempio preferisci studiare la mattina, che vai in biblioteca la mattina, oppure ti tieni, ehm, un po' di, ehm di tempo, ti ritagli un po' di tempo la sera o appunto quando capita?
No, la sera proprio da dalle 18 mi si spegne il cervello e cerco di andare, ehm, la mattina. Di solito vado magari in palestra presto e poi c'è la biblioteca che è proprio vicino alla palestra. Quindi mi faccio la doccia lì in palestra e vado in biblio. Eh, ma la prima mezz'oretta, sai comunque sono un carico dico: "Inizio"; poi però si spegne subito questo buon proposito e inizio poi a procrastinare, a guardare il telefono, uscire, eccetera.
<chuckles> Mh-mh. Ed è sempre stato così anche quando magari ti mancavano più esami, oppure adesso che sei arrivato al tramonto del tuo corso?
Dipende p un po' dall'esame: c'erano degli esami prima che magari li soffrivo di più e quindi mi era più facile. Però in generale prima e era meno che è mhmm, è paradossale; però, adesso che me ne mancano pochi, ehm, questo sentimento è più forte.
Okay. Senti e invece andando oltre a, mhmm, l'università, ehm, questo è un periodo per te che puoi ritenere sereno, oppure riconosci che ci possa essere una fonte o più fonti di stress esterna all'università che stai vivendo?
Mah, è un periodo abbastanza sereno perché comunque s adesso sono 2 mesi che son andato a convivere con la mia fidanzata e per q que que questo me lo vivo bene, cioè sono contento, ci troviamo bene, ehm, una bella convivenza. Ehm, un po' lo stress un po' economico, perché appunto ho que ho delle spese e lo collego sempre al fatto dell'università; dico: "Ah, cavolo se comunque avessi finito l'università, se non avessi perso tempo eccetera, sentirei anche questo stress finanziario un po' meno, forse". Invece faccio comunque mhmm, lavoro poco perché appunto devo studiare. Quindi lo collego. Mh?
Ah, auguri. Ah, okay. Comunque lavori? Comunque lavori?
Sì, sì, sì, ogni ta cioè, una cosa molto flessibile, un po' durante il giorno, posso fare un po' quando voglio, ehm, però capito, non è un lavoro vero come quello che avrei se avessi finito di di studiare, insomma.
Mh. Chiaro, chiaro e senti, mhmm, ehm, un'altra domanda. Tu hai d e quindi di preciso ti mancano 2 esami hai detto?
4, 4.
Ah, 4, e devi fare anche la tesi immagino.
Eh, sì, sì esatto che chiederò adesso co questo esame proprio gigantesco che, diciamo, è l'ultimo scoglio grande e poi finito questo chiederò la tesi. Anche lì vabbè, poi c c'avrò anche il tirocinio da fare. Eh, lì un po' mi stressa questa situazione devo dire, però voglio andare avanti. Comunque sono motivato anche se
Okay, ok Mh-mh. Mh. Certo, certo. Ma si sente, si sente, non ti preoccupare.
Eh, però non riesco proprio a superare questo blocco di dello studio.
Va bene, guarda, ehm, hai chiarito, uhm, ogni aspetto, no, che colpisce questa tua situazione, rendendola per l'appunto molto chiara. Ehm, l il fatto è questo: ehm, tu sei una persona molto ambiziosa, in realtà, ehm, sebbene, mhmm, Mi è hai iniziato a raccontarmi quello che potrebbe essere il contrario, no, cioè che non riesci a addentrarti bene in questo u u in quest'ultima fase di studio, ma in realtà si sente che sei una persona mot ehm, motivata, determinata e semplicemente quello che stai vivendo è una comune sensazione quasi di accumulo di stress, okay, perché tutto quanto è inerente all'università. Mi hai detto pure, no, che il contesto in cui vivi, ehm, tutta la uhm, tutti i fattori esterni insomma, a parte quello un po' finanziario, che però è collegato all'università, insomma è tutto quanto okay, ed è normale comunque quando si parla di università perché arrivati proprio alla fine no, quando la schiena è proprio stanca che si e ha combattuto per anni e anni. Eh, si arriva un po' alla fine e subentra un po' quella che è la paranoia anche, no, del dell'ultimo calcio di rigore, sai
Mh-mh. Sì. Esatto e c proprio quello.
eh, quan eh, mhmm, succede no, l'esempio non è banale perché, ehm, m molti quando devono tirare l'ultimo calcio di rigore, sudano e hanno proprio questo timore di sbagliare perché la responsabilità è tanta, sicuramente hanno molta più ansia lì che al fischio di inizio della partita
Sì è proprio mi mi sento proprio così esatto, come se avessi fatto comunque una partita, con alti e bassi, magari ho anche fatto gol, ho fatto un assist, però devi tirare lì quel rigore che è poco perché, ehm, cioè, sono 11 metri, ehm, però ti tremano le gambe.
giusto? Oka <chuckles> Però se dici: "Se sbaglio" certo, certo. Ad ogni modo guarda tu, ehm, rilassati pensando al fatto che comunque la partita l'hai giocata bene, quindi in realtà, oltre al fatto che sì, è l'ultimo calcio di rigore comunque tu hai fatto una carriera a medicina ricordiamo, quindi, eh, ehm, il tanto di cappello. Ti mancano questi ultimi esami e dovresti affrontarli con più serenità. Come si affronta con più serenità? Co concentrandosi sul momento, okay, tu sei molto concentrato sul, ehm: "Eh, devo finire subito questo, perché poi c'ho quest'altro e quando mi laureo perché devo lavorare." Tu adesso pensa a questo scoglio grande no, perché detto che c'hai un esame grosso. Okay, è normale comunque che se un esame quando è importante, quando è grosso, eh, ehm, c'è un po' di svogliatezza no, perché, ehm, è come se dovessi correre una maratona e appena cioè, magari il giorno prima sei carico però appena arrivi lì dici: "Ma io adesso veramente devo fare tutti questi 42 chilometri?" E ti passa un po' la voglia. Tu affronta a chilometro per chilometro, okay, datti dei mini obiettivi. Non lo so, stai studiando questo esame? Ora io non devo pensare a tutto l'esame in sé e poi magari anche a quelli dopo. A pensiamo a questo capitolo, okay, pensiamo a questo argomento, pensiamo a questo tema e oggi in biblioteca affronto l'obiettivo che mi son il micro obiettivo che mi sono preimposto per la giornata. Okay? Questa ripartizione alla divide et impera come la vedi?
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Mi piace, mi piace. Perché è vero, io vado lì e non penso: "Ah, devo fare" che ne so "le infezioni de delle ossa." Mettiamo, no, penso: "Oddio, poi dopo questo c'è questo, c'è quest'altro" E non riesco a focalizzarmi su una cosa sola. In effetti come approccio, ehm, m mattoncino alla volta, no, ehm, mi piace devo devo pensarla così sì. Ma poi ti volevo chiedere anche se magari qualche trucchetto anche più pratico per, non lo so ad esempio il cellulare no, che è un po' una difesa del mio cervello immagino perché l lo prendi, n non pensi ad al no, ne ne capito, un po' un meccanismo di difesa. Cosa dovrei fare? Dovrei proprio farlo sparire, secondo te? Come come
Mh-mh. Esatto, esatto. Poi dimmi. Si distruggilo, il telefono è micidiale perché, mhmm, mhmm, di bisogna considerare che la nostra quotidianità è ormai sempre più connessa allo smartphone no, che sia un'email, che sia un messaggio, che sia un documento in PDF. Ormai c'abbiamo tutto lì. Quindi la minima cosa, ehm, che ti porta a utilizzare il cellulare poi si trasforma in distrazione. Non lo so, arriva un messaggio da un collega? "Okay, rispondo solo al messaggio." O: "Vedo solo il messaggio." Come vedo il messaggio ecco che apro l'applicazione, ecco che controllo quest'altro e quei 12 secondi si trasformano in 20 minuti, senza che te ne rendi conto. Se devi studiare io ti consiglio vivamente di silenziarlo e allontanarlo, okay, perché se è lontano non ci pensi neanche, metti caso stai aspettando che si carica una pagina sul computer, okay, su internet, se hai il telefono vicino mentre carica la pagina tu prenderesti il telefono a guardare l'ora, qualcosa e poi ti perdi, se non c'hai il telefono vicino non ti passa neanche per la testa, quindi il telefono lo allontanerei. Inoltre le pause sono importanti. Ogni tot, ogni uhm, uhm, non lo so, ogni lasso temporale, ogni pagina studiata, ogni argomento trattato, prenditeli quei 5, 10 minuti di pausa perché sennò ne risente poi anche la produttività e il cervello ha bisogno anche di ossigeno.
<chuckles> Sì, ehm Mh-mh. Sì, tipo l uhm, avevo letto il metodo del pomodoro, famoso, quindi me dici uhm, me lo consigli proprio
Pomodoro, sì, sì, è riconosciuto ormai. Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Se devi studiare 1 ora per dire al titolo simbolico, se devi studiare 1 ora, ehm, o 2 ore, meglio fare 30 minuti di studio e 10 minuti di pausa, arrivando così poi a 2 ore, che fare, ehm, 1 ora e 20, mhmm, tirata e poi f continuare e altri 40 minuti fatti malissimo che potresti rovinare anche il le la prima ora di studio.
Mh-mh, sì anche perché 1 ora tirata così, uhm, d diciamo come mi sento adesso, so che non riuscirei a farla, però dividere tutto magari appunto in questi blocchetti di mezz'ora. Uhm, pensare in piccolo, cioè come mi hai detto prima.
No Esatto. Pensare in piccolo, bravo! Sì, un po' alla volta vedi che si costruisce una casa.
Okay, okay, o Adesso mi scriverò questi consigli e proverò a dividere un po' di argomenti e anche la giornata. Magari dire: queste 3 ore vai in biblioteca e fatti i pomodori.
<chuckles> Bravo, <chuckles> sì, sì, bravo, ottimo.
<chuckles> Guarda, uhm, grazie mille per i consigli e per avermi ascoltato e e ch anche capito un po' e quindi ti ringrazio e ti farò sapere se, ehm, diciamo migliora la situazione.
Ma grazie a te, è stato un piacere, ti auguro un buon lavoro.
Grazie, a presto.